Но обычно я, м, э, я наедаюсь 5 такосов вот этих маленьких. Мой муж, кстати, тоже. <laughs> Ну, пять шесть, да. Э, 12 песо, 1- это чуть-чуть, вот, э, например, 2- примерно чуть-чуть больше доллара, чуть-чуть, то есть получается, а, вот 5, наверное, 3 доллара получается.
Мгм. <laughs> Ага. М, ну, это очень недорого <laughs> получается, да, и можно наесться прямо хорошо вот этим всем, да.
Ну, 5. Конечно, да, недорого. Да, конечно, да. Да, очень, м. Ну, я наедаюсь, притом н на полдня точно. Ну, это же вечером, я ж те говорю. Они открываются после 7. То есть я вот наедаюсь на ночь, получается. Ну, так это для фигуры, ну, мы делаем это редко, потому что для фигуры это очень вредно. Вот, э, я могу еще потом полдня с утра не есть. <chuckles> Мне хватает на целую ночь, еще на полдня.
Удивительно. Мгм, мгм. <laughs> <laughs> Э, да, н может быть сытно очень. Удивительно, кстати, классно, здорово, да. А сколько стоит этот, э, кактус, <chuckles> жареный, пареный, <chuckles> как его там едите, да?
Очень да. Вот. <chuckles> Кактусы? Ну, нет, ну, там бесплатно дают, а я себе покупаю на рынке, это получается, эм, 5 штук за 10 песо, п а я покупаю 20, ну, как бы, на доллар покупаю себе 20, мне хватает на неделю. Э, они очень дешёвые, да-да-да.
Ага, бесплатно прямо. 20 кактусов. <chuckles> Прикольно прикольно, очень интересно, да. Какие-то свои региональные особенности, да? А вот, э И тебе просто было привыкнуть вообще к этому всему, когда ты приехала туда?
Ага.